Exatamente, exatamente. Então, eh, às vezes é é complicado, né, assim, eh, a eu tenho que começar a a sentar e fazer um meu um balanço desses, assim porque pra me organizar, porque é complicado. Olha, poxa muito obrigada por ter me escutado, e pelos seus conselhos gostei muito de falar com você, e vou começar a sentar e fazer uma listinha mesmo.
Uhum. Ah, imagina. É isso. Faz a listinha, que a sua vida vai se organizar.

É, realmente, é bem caro, né, o custa quanto? Uns €3, né?
É, por aí, por aí, €2 e pouco aqui em Portugal, €2 e pouco, dois euros e vinte, €2,30 mas é mas é dinheiro. <laughs>
Hum. É. Exatamente, é uma grana.
Aham, e o mercado está muito caro, tipo, aqui, pelo menos em Portugal, está está absurdo, você não vai ao mercado, não gasta menos de €20.
Ma Ah, mas, menos de €20 eu acho que o mercado va na em em Portugal está um pouquinho mais barato do que outras partes da da Europa, viu, porque eu sei que nesse momento Itália realmente está um preço absurdo, com €20 você compra 2 coisinhas. Você não faz as compras não, viu, então, está ruim, mas não está tão ruim assim para vocês aí em Portugal não, viu?
Uhum. <chuckles> Aham, não.